あの、ちょっと友人関係で最近悩んでいることがあるんですけれども、ちょっと聞いていただいて、もし何か解決策があれば教えてもらってもいいですか？
うん。 はい。 うん、もちろんです。あのお話聞かせてください。
はい。あの実は、3人で、あの仲いい友達関係があったんですね。
うん。 はい。
あの、いつもグループラインで3人で遊ぶ約束をして、それで、ええと、ランチに行ったり、あとカラオケに行ったり、何かちょっと遠出して遊びに行ったり、1日、丸1日遊んだりとか、そういうふうに仲良くしていた友達がいるんですけれども、あのその中で、1人の人とちょっと私との関係が良くなくなってしまったんですね。
うん。 うーん。 ああ。 はい。 うん。 うん。 うん。 あら、ま、うん。
うん、ちょっとそれは本当にあの寂しいことなんですけれども、あの、あたしが何か悪いことをしたのか、あの、ちょっと相手のそのお友達が何かに怒り出していて、ちょっとなんか、う、何で怒っているのか私は今でもわからないので、あのその辺はね、ちょっといろいろラインで聞いたり、直接あのグループラインじゃなくって、あ相手の人にラインして、ななんかしたかなみたいなことを話したりとか、一応私なりにできる限りの、あの努力はしたんですね。
うーん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うんうん。 うん。 うん。 はい。
うん、あの結構、すごく好きな友人だったので、なんかあたしが悪いことをしてしまって怒らせたんだったら、ちゃんと謝りたいなと思って、で、あの、そういう相談をもうひとりの友達にしたりもしてたんですよ。
ああ、ん。 うん。 うん、う。 ええええ。 はい。
うん、なんですけれども、やっぱりあの知ってるのか知ってないのかわからないんですけど、なんで、あ、その子が怒っているのかっていうのは、もうあの2年くらい前の話なんですが、ちょっとあのわからなかったんですね。
はい。 うん。 ああ、うん。 ええええ。
うん、それで、ま、気にはなったんですけど、もうそのことを気にしていても、ちょっと先に進めないので、私はうん、できる限りのことはやったと思って、ま、ちょっとそこの人のとの関係はもう実際今諦めたんです。
うんうん。 うん。 うーん。 はい。 あ、そうなったんです、うーん。
うん、はい。すごくね、寂しいし、ま、今でもたまに顔を合わすことがあるので、そのたびに、うん、ちょっと、あの、ああなんかちょっと寂しいな、前あんなに仲良かったのになって思うことはあるんですけれども、ま、そこはもう仕方ないって割り切ることにしたんですね。
うん。 まあうん-うん。 うん、うんうん。 あ、はい。あの、うん。少しお伺いしてもいいですか？うん。あの、先ほどこの何か、ま、おあ、いざこざがあったのは、おそらく2年ぐらい前だったおっしゃっせね。でな、このさご3人の3人の関係はどのぐらい前から続いてるんですか？
うん。 あ、はい。 うん。はい。 あ、もうね10年前くらいからなんです。
あ、そうなんですか。それは何か、あの、ママ友とか、あの、近所とか学生からの友人とか。うん、うん。
うん、はい。 うん。 あ、そうですね。あのま、ま、ママ友が始まりなんですけれども、あの、趣味が、あの、私バドミントンをちょっと一生懸命やってまして。はい。で、3人ともバドミントンをやっていて、おんなじクラブに入ったりとかで、もう結構深い関係ですね。
あ、うんうんうんうん。 あ、ええええ。 うん。 はい。 あ。そうだったんです。じゃあそのバドミントンのクラブはまだ続かれているんですか？
はい。 あ、それが、ま、そのこともきっかけに、私はもう結構その今まで生きてきて、そういうことってなかったので、すごくショックで、ま、それだけが原因ではないんですけれども、そのクラブをあの結局辞めることにしたんですね。
うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うんうん。 あ、そうだったんですか。それはざ残念なでしたね。うん。
うん、はい。 そうですね。で、そのお友達はまだそこに残っているんですけれども、ま、私がちょっと今悩んでいるのは、もう1人の友達とどうういうふうにあの付き合っていけばいいのかっていうのがいちばんちょっと、あの、気になっているところで。
うん。 うん。 えええ。 うん。 うんうん。 うん。 あ、すうん、そのもう1人のお友達というのもバドミントンされていているんですか？あ、じゃあそこのお2人はまだされているってことですね。
うん。 そうです。はい。 あ、そうです。あの、私もバドミントン自体は、うん、やっていまして。あの、おかげさまで他のクラブには入ってないんですけど、お友達はちあの、何人かいるので、他で練習うん、させてもらってるんです。
ああ、そっかそっか。 うんうん。うん。 うん。 うんうん。 うん、良かった。うんうん。 うんうん。
なんですけど、そのもう1人の友達も実は仕事が忙しかったりとかで、その元いたクラブはもう辞めちゃったんですね。
うん。 うん。 ああ、ああああ。
あの、喧嘩ししなしてない方の友達です。うんうん。なんで、なんかあの、その前ほどはあの、その2人がすごく仲良くしてるんじゃないかみたいな、あの、ちょっとしたあの、ジェラシーじゃないですけど、そういう気持ちにもちょっとなってまして。でうーん、なんかあの自分とね、もうひとりの友達が揉めたことなので、もう1人のね、その関係ない友達はあの、好きにしてくれていいとは思ってるんです。
はいはい。うん。 うん。 うん。 うん。 うんうんうん。うん。 あ、そっか。うん。 ええ。 うーん。 ええええええ。
うん、向こうのね、その友達と仲良くしていても、私も、あの、全然違う、あの、ランチに行ったり、カラオケ行ったりとかで仲良くして、あの、楽しい時間を過ごせればいいかなとは思ってはいるんですけれども
うん。 うーん。 うん。 はい。
どうしても気になってしまうんですよ。
うん。 もちろんですよ。そういう風だね、少し先ほどジェラシーっていうね、あの、言葉が出ましたが、そういう風にあの、感じられるのって当然のことだと思いますよ。うん。うーん。
うん。うん。 うーん。 うん。 あ、そうですか？そうなんかね、いい大人なのにそんなことでね、相手の気持ちをね、なんか測るじゃないですけど、うーん。なん
いや、かなく、いやいやいやいやいや、うーん、そんなことないと思いますよ。あの、そのいざこざがあった時、そのもう一人の、あの、方はには何も相談というかしなかったんですか？
うーん。 うん。 はい。 うん。 いや、あの相談したんですね。やっぱり、あのその関係をもちろん一番近くで見ている友達なので、「まず何で怒っているのかな？」とか、「あの、え、ほんとにもうこのまま、あの、嫌なのかな？」って、まあ、私がちょっと無視されてるような形になったので、「ほんとにこんな感じで終わっちゃうのかな？」みたいな感じで相談はしてたんですけれども。あの、事情を知ってるのかどうかは分からないんですけど、その友達は「もう詳しくはもう分からない」って言うんですね。ただなんかまあ、今まで色々、思ってたことがもしかしたら、あの、出ちゃったのかもしれないけど、実際なんでそういう風に無視してるとか、「ほんとわからないんだよね」、みたいな答えなんです。
うんうん。 うーん、ええええ。 うん、うん。 ええ。 うん。うん。 うん。 うん。うん。 うん。 ええええ。 うん。 うん。 うん。うん。 うん。 あ、そうなんですか。でも、うん、その方と、あの、あなたご自身との、あの、友人関係は、あの、りょ良好というか、そのまま続いてはいるんですよね？
うーん、そう。 うん。 うん。 はい。 うん。 うん、そうなんです。もう普通に、あの、遊びに行ったりとか、それこそ今までしていたような遊びを3人だったのがふたりになったっていう、うん、感じではあるんですね。
うん。 うん。 うんうんうん。 うん。うん。 うん、あ。 うーん。うんうんうんうん。
うん、なんですけど、あの、一緒に話している中で、やっぱりどうしてもそのもう一人の話がたまに出てきてしまうんです。うーん。で、あのなんかちょっとどっか行ったんだみたいな話を聞くと、だから隠してるわけでもないし、そうやって言ってくれるだけでも十分なのに、なんとなくどこかで、あの、心のちっちゃい自分が、ね、いてうん、なんかね、ちょっと嫉妬してしまうところがあって。
うん。 うん。 うん。 そうですよね。うんうん。 うん。 うん。 うん。 うん。うん。 うん。 いやいやいや。 うん。 うん。 もちろんですよ。なんかそうやってね、もう一人の方とのこういう、いざこざというか、ね、なんか、はっきりしないまま、ね、あの、ちょっと一方的に避けられてるみたいな、ね、もやもやとした感情がずっと残っている状態ですね。で、まあ、気持ちはねご自身の気持ちは切り替えられて、本当に良かったんですが、そうね、やはりその方のことを思い出すと、未だに何となく、「ああ、どうなのかな？」っていう風に感じたりしますよね。
うん。 うん。 うん。 うん。 はい。うーん。 うん。 うん。 うん。 そうなんですよ。まあね、そこをもう元に戻したいとは思わないっていうかもう無理だろうなっていう、あの、感覚はあるので、そこはもう期待してないんですけれども、なんとなくやっぱり、その無視されるとか挨拶しても返してくれなかったりとかっていうのを、もう一人の友達も、まあ、知ってるわけなので、その状況を知ってるのになんか仲良くできるんだみたいな、ちょっと寂しさだったりとか、なんとなく、なんななんでだろうってそれだけの何か悪いことをやっぱり私がしたのかなとか、うーん、ね。
うわ。 うん。 うーん。 うんうん。 うんうん。 うん。 うーん。 うん。 うん。 うんうんうん。 うーん。 うーん。 うん。 うん。うん。 分かります。うん、そういう風に感じますよね。「私ね、3人で仲良かったのにねあの、私にはこんなことしたのに、なんであなたは、あ、それが許せるの？」っていう風に相手に求めてしまったりする気持ちすごくよく分かります。なんかね。
うん。 うん。 うん。 うん。 うーん、そうなんですよ。でもね、そんな、まあ、それこそね、彼氏彼女じゃないんだから、そんなね <clears throat> こと気にしな気にせず、別に一緒にいる時に楽しい時間が過ごせればいいのかなって、あの、自分の精神状態がいい時は思えるんです。
うん。うーん。 うんうんうん。 うん。 うん。 うん。 うん。うーん、分かります。うん。でもね、うーん。
うーん、だけどなんかちょっとうん、思い出した時とかに。うーん。
そうですよね。ちょっと落ち込んでる時とかね、なんかね、あの、うっと思いますよね。ただですね、あの、もうそのお友達とはまだあなた自身がね、あのそのその、良好な関係を築けてるっていうことにまずちょっとフォーカスしてみてはどうでしょうかね。あの、うん、もしあの、あなた自身何か問題があって、ほんとにそのもう一人の方があの、なんかそのあなたに対するその嫌なことをこってね、ずっと積もりに積もってきて、もうあの嫌だということであれば、その今仲良くして続いているお友達に対しても、あの、おとなあなたはきっとそ同じことをやってると思うんですよねやってたと思うんですよね。でも、それがなくて、彼女はまだね、こうやって良好な関係を築けて築いていってくれているので、それはもうほんとにその、もう一人の人が、ちょっとその、まあ、あのなんだろう、捉え方が変わっていたとあなたと何だろう、うーん、その、まあ、合わなかったということで、うんうんうん。あの、その、今仲良くされている方のことを、もう少しあの、大切あともう少しというかもう十分だと思うんですが、この関係をねに感謝して、あの、大切にあの友人関係を構築していけばいいんじゃないかなって、あのきって思いました。
そうなんですよ。 うーん。 うん。 うん。 あ、うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うんうん。うん。 うん。 うん。 うんうんうん。 うん。 うんうんうん。 うん。 うん。 あ、そうですね。ほんともうその通りだと思います。あの、感謝してこれからも仲良くしていきたいと思います。ありがとうございました。
うん、うん。 うん。 うん、うん。 ありがとございました。